Allora, ehm, volevo chiederti una cosa, mhmm, volevo chiederti, ma come fai, uhm, a trasformare, ehm, quella che è la voglia di allenarti, uhm, in una sorta di routine che dura nel tempo, quindi, come fai a restare costante nell'attività fisica?
Guarda, ci sono tante tecniche che uso per per riuscire a rimanere il più costante possibile, però credo che nulla funzioni tanto quanto avere una motivazione intrinseca. Nel senso che, molto spesso le persone hanno motivazioni estrinseche quindi che derivano dall'esterno come: "Voglio mettere su un bel fisico per, uhm, a essere, mhmm, non lo so, per provarci di più con le ragazze", per ese motivazione stupidissima, oppure: "Voglio mettere un fisico perché mi hanno preso in giro e quindi voglio dimostrare a queste persone che posso farcela". Queste cose possono essere effettivamente dei carburanti iniziali molto forti, però rischiano un po' di essere un fuoco di paglia che arde molto ma dura poco, perché chiaramente senza una motivazione forte intrinseca che deriva proprio da noi stessi è molto difficile essere costanti.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. <chuckles> Okay. Sì. Mh-mh. Certo. Assolutamente sì. Ehm, ma tu da quando hai iniziato a fare attività- attività fisica e cosa ti ha spinto appunto a fare attività fisica?
Allora, io ho iniziato, mhmm, seriamente 2 anni e mezzo fa e ho sempre continuato in maniera abbastanza regolare, e ho avuto diverse motivazioni. Quindi, mhmm, la prima è che essendo molto sottopeso ho avuto tanti problemi di schiena quindi molte molte problematiche come scoliosi e cose del genere e molto spesso uno dei i miei mal di schiena erano causati proprio da una mancanza di massa muscolare che supportass esatto! Che supportasse proprio lo, uhm, lo scheletro e quindi p prima cosa era per la mia salute che ha iniziato a diventare sempre più una una priorità per me. E poi, mhmm, anche perché mi sono appassionato molto alla pallavolo e volendo tentare di arrivare più in alto possibile ho tentato di spingere sempre il mio fisico per per migliorare la mia performance il più possibile, quindi ecco, ho avuto 2 motivazioni molto forti.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay, raccontami. Ah. Di muscolatura, okay. Certo. Mh-mh. Certo. Assolutamente sì. E e ti voglio chiedere, diciamo, mhmm, ci sono magari dei trucchi che tu utilizzi, ehm, per cercare, ehm, di di allenarti anche quando magari non ti va.
Assolutamente. Perché per quanto, mhmm, la propria motivazione possa essere forte ci sarà sempre il giorno in cui non si ha voglia, sempre. E quindi e quindi in realtà bisogna molto spesso forzarsi, come si dice "la fame vien mangiando", no? Quindi molto spesso inizialmente non si ha voglia, poi si va in palestra e e la voglia si sviluppa lentamente. Uno dei metodi migliori che ho escogitato è stato, mhmm, fare andare in palestra assieme alla mia ragazza, quindi avere un orario preciso dove, uhm, 3 volte a settimana io e lei siamo in palestra, crolli il mondo quelle volte siamo in palestra essendo in 2 e non solo in 1 non posso dire di no e lei non può dire di no a me perché se no ci lasceremmo a piedi l'uno con l'altro, e quindi in questo modo ci si forza un po' a ad andare per forza di cose perché si fa accountability, quindi si fa in modo tale che io contando sull'altra persona e lei contando su di me si mantiene quest'abitudine nel lungo termine.
Mh-mh. <giggles> Certo. Certo. Ah. <giggles> Okay. <chuckles> Certo. Mh-mh. Assolutamente sì. E e volevo chiederti una cosa, quindi a questo punto lei, ehm, la tua ragazza quanto è stata importante nella costanza che tu magari hai iniziato ad avere, e soprattutto è arrivata quando tu ancora dovevi iniziare a fare palestra e quindi ti ha spronato oppure l'hai conosciuta magari subito dopo?
Allora, in realtà io l'ho conosciuta quando ancora non non facevo palestra, quindi l'ho conosciuta diversi anni fa. E lei già iniziava a spingere pesi in palestra, quindi già si si avvicinava a quel mondo. Io in realtà mi ci sono avvicinato più tardi e devo dire la verità, lei non è stata proprio subito il motivo della mia, mhmm, ehm, diciamo della mia, ehm, costanza. Esatto, della mia costanza. Perché ho iniziato ad andare con lei in palestra recentemente, m meno di 1 anno fa. Però devo dire la verità, l da quando ho iniziato con lei sono molto più costante rispetto a prima, perché prima chiaramente mi era molto più facile dire: "Vabbè dai, vado oggi pomeriggio", poi arriva il pomeriggio: "No dai, ho da fare, vado domattina", poi arriva domattina, no? Si crea quel flusso per il quale è facile rimandare perché tanto cosa vuoi che sia 1 giorno, 2, 3 giorni.
Mh. Okay. Mh-mh. Nel nel tuo andare in palestra. Mh-mh. Ah. <chuckles> E Sì. Certo, perché da solo <chuckles> da solo magari non non a volte puoi perdè la motivazione o magari può non andarti, che comunque sei sempre da solo con i tuoi pensieri e quindi magari in 2 è un po' megli
Sì, perché comunque la vita ti si mette in mezzo, magari c'è un periodo lavorativo un po' stressante, bisogna lavorare un po' di più, eccetera. Però avere una persona al proprio fianco sicuramente aiuta tanto. Io però fortunatamente ancora prima, mhmm, essendo così tanto motivato a perseguire questi miei obiettivi sono sempre stato abbastanza costante fortunatamente, perché ripeto la la motivazione veramente fa fa tanto.
Certo. Mh-mh. Assolutamente sì. E e volevo chiederti, ehm, ti è mai capitato magari di avere un periodo di stop che si è magari dovuto ad un infortunio o ad una vacanza magari a qualsiasi altro impegno, e e cosa hai fatto, come hai reagito e come ti sei rimesso in carreggiata?
Allora, purtroppo sì. È successo, però ho avuto la fortuna che esatto. Io ho avuto la fortuna che, mhmm, la palestra per me è molto spesso è un metodo per raggiungere la salute, no? Quindi magari ogni tanto mi è successo di avere degli infortuni, soprattutto alla schiena perché io essendo abbastanza alto e avendo la scoliosi comunque, ehm, ho un profilo molto adatto al sviluppare diversi tipi di mal di schiena dovuti anche purtroppo ai miei infortuni precedenti, e quindi nel momento in cui, mhmm, un infortunio ti stoppa e non puoi più fare niente è molto facile lasciar perdere, lasciare andare l'abitudine, no? In realtà dal mio punto di vista mi mi tornava molto facile ricominciare perché volevo g guarire il prima possibile quindi facevo magari n non s non potendo alzare peso, non potendo alzare tanto peso, mi concentravo più su esercizi di mobilità articolare, allungamento, cose che comunque mi, mhmm, facessero mantenere attiva l'abitudine, e che poi tra l'altro mi aiutassero anche nel mio obiettivo di riprendere la mia forma fisica.
Mh. Raccontami. Okay. Sì. Eh certo. Certo. Mh-mh. Eccessivamente Okay. E dal punto di vista emotivo come hai reagito a questi stop? Nel senso, ehm, magari sono state ricadute, quindi più di 1 volta e se sì, appunto, ehm, cos'hai fatto magari per evitare di perdere la concentrazione e quello che era il tuo metodo, appunto, quello di andare costantemente in palestra.
Eh, sicuramente, mhmm, soprattutto quando sono iniziano a essere un po' frequenti gli stop, sono emotivamente sono abbastanza pesantini. Nel senso che chiaramente dover soprattutto per una persona come me, io sono molto ambizioso soprattutto a livello atletico voglio veramente arrivare il più lontano possibile, avere uno stop significa molto spesso non solo, uhm, mettere in pausa ma spesso regredire, perché chiaramente non allenandosi per un periodo di tempo inizialmente si
Mh-mh. Certo, capisco. Mh-mh. Certo poi devi ripartire da 0 praticamente, con i pesi.
Esatto, esatto. Si ha un po' quella quella concezione lì. In realtà poi ho sviluppato molto questa mentalità dove, mhmm, e s s è una cosa va anche spiegata a livello scientifico, dove il corpo quando raggiunge de quando il corpo raggiunge determinati risultati, sia a livello per esempio ipertrofico, quindi si raggiunge una massa muscolare, ehm, diciamo più massa muscolare rispetto a prima e poi in seguito la si perde, è molto più facile rimetterla su per la seconda volta perché il corpo, tra virgolette, "sa già come fare" e quindi, ehm, anche sì, sì, sì. Questi ci sono proprio studi scientifici che lo dimostrano, quindi in realtà anche dopo uno stop non ci vuole il tempo che ci è voluto la prima volta a rimettersi in forma, ma ci vuole molto meno tempo perché il corpo è già adatto. Stessa cosa per quanto riguarda l'elasticità dei tendini e quindi, ehm, vedendolo in questo modo li vedo sempre come: "Dai, tra 2 settimane sono come prima". Mi metto sempre questa questa cosa in testa. <chuckles>
Ah. Cioè, sentiamo. Mh-mh. Ah. Interessante. Mh-mh. Esatto. <chuckles> E quindi questa cosa ti ha dato appunto la la spinta e la motivazione, ma, mhmm, ti chiedo a questo punto, ehm, cosa, mhmm, ti ha s cioè quando è s quando, cioè se il momento in cui esatto hai pensato di andare in palestra perché magari non ti vedevi più bene, nel senso c'è c'è stata un'età, un qualcosa che ti ha fatto scattare questo, oltre ai problemi magari, ehm, che avevi alla schiena?
Sì. Io, mhmm, in seguito a una vacanza lavoro in Giappone insieme alla mia ragazza, dove sono stato per 3 mesi a lavorare in Giappone, dove ero pagato con vitto e alloggio a essendo appunto, mhmm, "costretto", tra virgolette a mangiare il cibo locale che era molto poco calorico, io essendo molto alto e con un metabolismo veramente <chuckles> velocissimo, ehm, poi camminando tanto
Mh. Okay. <chuckles> Quindi il riso lo lo digerivi subito praticame <chuckles>
Esatto, esatto. E poi essendo tanto alto comunque e con questo metabolismo, digerivo tutto subito poi camminando per esplorare il luogo bruciavo anche tante calorie, son tornato a casa con, ehm, veramente il peso più ridicolo che avessi mai avuto, uhm, mai vicino ad all'anoressia o cose del genere perché comunque non ho mai avuto problemi a livello diciamo mentale o comunque di percezione, semplicemente il mio metabolismo e il mio non mangiare abbastanza mi aveva reso veramente magrissimo. E questo poi aveva dato adito ancora di più ai miei problemi di schiena e a tutte quelle cose lì, allora ho detto: "Okay, è il momento di iniziare palestra, senza se e senza ma".
Mh. Davvero? Okay. Chiaro. Okay. E quindi l'hai iniziata già, ehm, in Giappone oppure successivamente una volta tornato?
Appena tornato. Diciamo che là, ehm, mi veniva un po' difficile con gli orari, comunque la il il mhmm, la cosa principale che volevo fare lì era visitare l i luoghi e e comunque vivermi l'esperienza e poi non mi ero reso conto davvero di quanto fossi dimagrito fino a quando non son tornato in Italia, quindi è stata un po' una combinazione delle 2 cose.
Mh-mh. Okay. Quindi davanti a un piatto di pasta poi ti sei reso conto che forse eri dimagrito un po' troppo magari. <chuckles>
<chuckles> Sì. Più che altro perché mi sono pesato per mi sono potuto pesare nuovamente, avendo la bilancia a casa, mentre invece dove lavoravo non avevo la bilancia, e quindi vedendo, mhmm, 6 chili in meno n visto che già prima ero molto magro, uhm, beh, <chuckles> ha fatto un certo effetto.
Mh-mh. Ah. Ti sei preoccupato. Certo. Quindi magari ti sei preoccupato. Ehm, ti sei messo in azione. Ma, ehm, invece adesso rispetto ai risultati che ai progressi che hai avuto perché immagino che li abbia avuti, ehm, quanto sei soddisfatto, ehm, e soprattutto cosa fai in palestra, uhm, per aumentare magari la massa muscolare o cosa hai fatto sino ad ora.
Sì, sì, sì. Allora, devo dire la verità, sono molto soddisfatto, nel senso che adesso comunque sono normopeso. Ehm, in realtà adesso il mio obiettivo è un po' cambiato, nel senso che da quando sono molto incentrato sulla pallavolo, il mio obiettivo è più raggiungere un determinato tipo di output e di performance sportiva, quindi non solo la massa muscolare a livello estetico ma la forza dei muscoli la la rigidità dei tendini, la capacità di saper fare esercizi eccentrici, quindi, ehm, come dire, riuscire a fare esercizi velocemente e riuscire a e a produrre forza in maniera molto veloce, come per esempio nei salti, no? E quindi, ehm
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo. Ma infatti volevo chiederti questo, cioè il tuo approccio adesso con la pallavolo qua com'è perché lavori tantissimo di schiena con la pallavolo, cioè allenerai imma imma immagino tanto la schiena.
Assolutamente. La schiena lavora veramente tanto, però fortunatamente da quando sono normopeso, quindi ho abbastanza massa muscolare per sorreggere la mia schiena non ho più sofferto tanto di quegli infortuni. Chiaramente ogni tanto qualcosina c'è, però nulla nulla di troppo preoccupante e fortunatamente essendo che mi alleno molto e e ehm, e ho allenato soprattutto tanto anche la mobilità articolare, perché molto del mio mal di schiena derivava da una mancata mobilità delle mie articolazioni de per esempio del delle anche, ehm, lavorando su tutte queste piccole cose ho risultato cioè ho trovato dei veramente dei risultati stupefacenti e quindi ora sono molto, molto soddisfatto.
Okay. Okay. Chiaro. <giggles> Assolutamente sì. Ma, ehm, non so, hai preso consigli magari da un nutrizionista, anche per rimanere costante, sia nelle attività fisica che nell'alimentazione, oppure è tutto magari, uhm, fai da te, da autodidatta?
In realtà ho fatto esattamente tutto da autodidatta, soprattutto all'inizio perché anche non avevo accesso neanche a una palestra, all'inizio mi allenavo a casa con i vecchi attrezzi di mio zio che <chuckles> quando era giovane ambiva a fare il culturista, e quindi aveva mantenuto questi ferri vecchi che poi ha ha rimesso un po' in sesto per me, e quindi u con un po' di buona volontà, quelle, mhmm, quegli strumenti un po' malandati e e poi sì, anche una dieta fatta molto molto spartanamente da me stesso, ho raggiunto comunque dei buoni obiettivi. Soprattutto perché chiaramente agli inizi, quando parti da un livello sotto lo 0, si ottengono risultati anche veramente <chuckles> facendo tutto male.
Ah. <chuckles> <chuckles> Mh-mh. Okay. Ma, ehm, tuo zio ti ha mai aiutato in questo percorso? Dopo aver rimesso a posto i pesi? Oppure no, oppure gli hai eccenna accennato solamente la vicenda e poi tu hai fatto di testa tua.
No, mio zio mi è mi ha sempre supportato tanto, gli devo veramente tanto perché oltre a rimettermi a posto gli tutti tutti gli strumenti riverniciandomeli, magari saldando delle cose, mhmm, veramente quella pal quella piccola palestra è stata veramente motivo di orgoglio per me, perché è stato bello per tanto tempo. Poi ovviamente dopo ho dovuto utilizzare una palestra fisica, però, uhm, mi ha aiutato anche banalmente prestandomi libri sul tema, su come sugli esercizi da fare, quindi non mi ha seguito proprio passo passo però mi ha fornito tutto il necessario e gli sarò sempre grato per questo, perché è stato veramente fonte di grande, mhmm, ispirazione, assolutamente.
Mh-mh. Addirittura. <chuckles> Certo. Più adatta. Mh. Mh-mh. Provvidenziale. Guarda, è stata una chiacchierata veramente interessante e hai risposto a tutte le mie domande e non posso che ringraziarti.
Grazie a te, mi hai mi hai fatto parlare di un tema a me molto caro, perché la salute, l'attività fisica sono veramente fondamentali. Sono cose che spesso ci scordiamo ma dovrebbero stare un po' alla base della nostra vita e quindi grazie mille a te per avermene fatto parlare.
Mh-mh. Assolutamente.